Então, primeiro que você o c o la o o sabonete de leite de cabra, pelo menos, o que eu eu faço, né, eu faço em pequenas quantidades, né. Eu não faço aquela eu não tenho nada industrializado que faz 1.000 barras, É. Como, por exemplo, um né, da que você compra no mercado, né. Eles não fazem de 10, eles fazem de 1.000, né. Primeiro, é isso. E a outra coisa, eh, que você os benefícios, né. Voc eu eu eu, eh, eu nunca posso vender o meu sabonete como sendo medicinal. Mas olha, ele tem resultados incríveis na pele.
Uhum. É, o seu. Uhum. Aquele lote enorme é. Uhum. É, com certeza. Uhum. É. Que legal. Quais resultados, assim, que o você já identificou e que os seus clientes, eh, já já te falaram?
Começou com a minha sogra, né, porque quando eu fiz essa 1ª essa 1ª leva, que eu fiz de 10, eu dei pra assim, pra pra minha família. Foi. Pra eles experimentarem. É. E a minha sogra disse ela tomava passava 1 pomadinha, porque ela tinha psoríase, né. E ela falou: "Eu não sei porquê, mas eu acho que depois que eu comecei a usar o seu sabonete, minha psorí psoríase passou." Aí eu falei daí eu falei: "Imagina, não foi por causa do sabonete. Foi deve ter sido deve ter sido a que a senhora mudou algum hábito, alguma coisa." E ela: "Não acho que eu faço a mesma coisa." É. "Acho que foi o sabonete." Aí eu peguei e falei: "Ué, que estranho." Então aí, eu comecei a fazer focar em algumas coisas. E e comecei a perguntar quem tinha, assim, algum problema de p de dermatite, de pele ressecada que gostaria de fazer de testar o meu sabonete pra me dar esse feedback.
Aham. Foi presente, né. Não foi venda, ainda eh, era o teste. <laughs> Uhum. Olha só! <chuckles> Mas você nem acreditou. Aham, desestressou. Uhum. Hum. Aham. É. Você foi procurar as suas cobaias vamos dizer assim, humanas, mais próximas de você.
É. Isso. E aí, foi. E aí e realmente, foram essas pessoas que me deram e "Olha, realmente, min a minha psorí minha minha a minha pele seca melhorou, o meu" sabe. É, "a minha dermatite". E aí, eu falei: "Nossa, que legal." E e, realmente foi e foi dessa e foi foi daí que que eu fiz as amizades, entendeu. Desse momento aí. É.
Uhum. Rosácea. Aham. Entendi. É é, porque aí o cliente, ele compartilha com você, não só o que ele gostou do sabonete, mas o bem que fez pra pele dele, né.
Sim. Se sentiram gratos, é verdade.
Que excelente! Nossa, é muito legal conversar com você. Gostei muito de ouvir o seu hábito, que acabou virando u uma fonte de renda e pra você se divertir também. Muito obrigada por compartilhar comigo.
É. Imagina, eu que agradeço. Foi sempre muito o ah, muito gratificante fazer isso. E eu gosto de compartilhar isso com todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade.
Que bom. Tchau.